Tama, oo kaya dapat talagang sugpuin diyan, kasi sabi mo nga nakikita talaga 'yung epekto. Kasi, dahil nga political dynasty sila, ah, ganito kasi yan eh. Aki sa akin nakikita ko for example ako 'yung mayor ngayon 'no, tapos natalo mo ko, ang nangyayari ikaw na mayor iimbestigahan mo 'yung mga ginawa ko, eh 'di i-re-report mo ko, so ang mangyayari para ma-cover up 'yun kailangan 'yung 'yung 'yung uupo din sa puwesto next time para para matabunan 'yung lahat nung ginawa kong korupsyon, eh, kadugo ko or kakilala ko, o 'di ba? Gano'n ang nangyayari kaya, ang ending talaga ay ang taong bayan talaga, mga ordinaryo tayo, 'yung hindi nakakatanggap ng tamang tulong na ako nagbabayad ako ng buwis at proud ako. Taga nagbabayad tayo ng buwis at nagtatrabaho tayo ng maayos karapatan din natin ng ano 'yun, na pakinabangan 'di ba? Mm.
Mm. Oo. Mm. Mm, oo. Oo. Oo, oo, oo, oo. Mm. Oo, oo. Mm. Oo. Oo, mm, mm, oo. 'Yun 'yung mm, mahirap, mm. Oo, oo. Mm. Oo lahat tayo nagbabayad ng buwis, oo. Oo. Oo. Oo, totoo 'tsaka ano, eh, ah, 'yung mga basic na nga lang na mga sabihin natin 'yung PhilHealth, 'di ba? Oo, 'yung PhilHealth na 'yan nako hindi mo naman alam talaga kung may ano siya. eh. Um, sabi nga nila mas okey pa 'yung HMO sa ngayon kaysa sa PhilHealth, pero siyempre da oo, dahil mandated ng gobyerno kailangan natin bayaran ta's malalaman natin kinukurakot lang pala 'yung mga pondo 'di ba? So nakakalungkot 'yun, kasi ikaw pinaghirapan mo, naghirap ka magtrabaho tapos kakaltasan nila dahil sa PhilHealth, tapos malalaman mo kinurakot lang din pala 'di ba? Mm. Mm.
Hmm. Healthcare. Ayan, tama. Kaya nga. <chuckles> Hmm. Oo, oo, PhilHealth, kaya nga. Hmm. Oo, ayan tama. Hmm. 'Yun na nga. 'Yun. Tama. Hindi naman no Kakalungkot nga. Ay pero alam mo, ano kaya puwedeng gawin kasi paulit-ulit na lang 'tong nangyayari 'no, nababa oy ewan ko kung nababawasan siguro may mga siyudad na medyo nababawasan, pero 'yung percentage mo napakaliit. Karamihan pa din talaga sabihin na natin siguro 90% pa din or baka ninety five percent pa din ng bawat bayan may korapsyon lalo na sa lokal na pamahalaya pamahalaan. Ikaw ba, sa tingin mo anong puwedeng gawin ng kap ng katulad natin mga mamamayan para mabawasan 'yan kahit konti?
Mm. Oo, oo. Mm. Oo, oo. Oo. Oo. Oo. Mm. Mm. Totoo, mm. Mm. <sniffs> Mm. Oo. Oo.